Bueno, las redes sociales han hecho, en la posibilidad de acercarte a diferentes amigos que puedan estar también en diferentes ciudades, ¿no? Que del país, que que que la vida te te hace migrar o te hace cambiarte de lugares y que las redes sociales nos han acercado en ese sentido, pero creo que también nos han alejado un poco, ¿no? Creo que
Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees eso?
Porque, eh, por ejemplo, simplemente cuando cumple años una persona que en alguna red social aparece su cumpleaños y todo mundo publica ahí la felicitación en la red social, pues, se me hace un poco impersonal, ¿no? Un poco un poco que no estás, este, tratando de de cultivar, la
Claro. Y como cumpliendo como cumpliendo también, porque, okey, hay que ponerle el mensajito de cumpleaños, ¿no?
Es es solamente cumplir, pero creo que si tienes una verdadera amistad y un sentimiento a esa persona, pues, habría que levantar el teléfono, ¿no? Quizás, eh, con este comentario, eh, se podrá ver mi edad, pero yo era soy de la edad de la generación en donde había que hablar por teléfono a la casa del amigo, pe pedir pedir que te lo comunicaran, escuchar el grito de la mamá o del papá que contestaba: "Te están hablando, Sutanito, te hablan por teléfono"
Claro, claro. Tocaba hablar. Sí. Y de paso te saludaban, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu mamá y cómo está tu papá? Claro, claro.
Y oye, ¿cómo estás? Qué gusto, es Exacto, ¿no? Entonces, pues, ese ese acto de levantar el teléfono, marcar el número, esperar a que contestara, eh, pues, también era algo importante que ahora es la cercanía de la tecnología y de las redes, que con un mensajito puedes estar ahí, pero se hace un tanto impersonal, ¿no? Yo creo que a los a los grandes amigos, a la gente que te importa, pues, hablarle por teléfono directamente, ¿no? Yo creo que ese sería lo mejor sería ir y tocarle la puerta y darle un abrazo, ¿no? Pero de ahí sería hablarle por teléfono, lo siguiente sería, eh, yo creo que en un tono de de importancia, ¿no? ¿Te importa mucho? Visítalo, menos háblale por teléfono y hacia abajo mándale un mensaje por WHATSAPP.
Sí. Totalmente. Claro, claro. Dime, sí. Claro, claro. Mm. Un mensajito por WHATSAPP, sí.
Y ya el último que es tu conocido, que estás nada más por hacer, eh, que que no pase desa desapercibido, pues, ponle una felicitación en la red social, que no un emoji para que no, este, para que no tenga, n no n no pase desapercibido, ¿no?
Un emoji. Por supuesto. Y tú, digamos que eres de la época que vivió antes de las redes sociales y tus amistades y, digamos, tuvo creció antes de las redes sociales y ahora que las ves, eh, por ejemplo, tus hijos, ¿cómo ha cambiado la forma de hacer amigos de ellos, como la hacías tú?

Sí, yo creo que, e eh, pues les comento precisamente de que, pues se tiene que que, eh, cultivar la amistad y y y procurarlos, y no dejar que que se muera ese cariño que se llega a tener con un amigo, en donde, pues yo creo que es e el la primera persona que le cuentas cosas muy íntimas, ¿no?, cosas que te pasan en casa, que te pasan en el colegio, son tus cómplices -y y que sí deberías de pues de de tener y sobre todo que, como cualquier amistad también puede haber, eh, pues algún malentendido, ¿no?, alguna situación que te que te hace dudar quizás de esa amistad y creo que que siempre también, pues hay que hablarlo, hay que hablar con la verdad, hay que, eh un buen amigo siempre te dirá, creo yo, que que la verdad para tratar de de que tú mejores como persona y que, pues a lo mejor en un momento te puede herir lo que te dice, pero si lo analizas fríamente, pues te está tratando de pues de ayudar en de en ese en ese tema, ¿no?
Claro. Sí. Es muy bonito, sí. Y superarlo también. Claro. De ayudarte, porque como tú decías los amigos son como hermanos, ¿no?, y si te quieren asumo, si te respetan, si valoran la amistad que tienen contigo, pues van a decirte las cosas como son, no te la van a ocultar, no te van a ponerle azuquítar por encima para que sea bonito. El amigo que realmente te quiere y quiere lo mejor para ti seguramente va a venir a decirte, pues, francamente, cómo es la situación.
Así es, el el verdadero amigo, eh, te va a decir las cosas como como él las ve que también esa es otra cosa, porque cada quien tiene su verdad, pero él él la verá, la te dirá las cosas como él ve, que, mm, pudiera ser, eh, diferente a lo que tú crees y un buen amigo es el que te pues te dará herramientas para que puedas mejorar o cambiar tu punto de vista, ¿no?, y y con eso podrá o verlo así es, o ver lo que no ves exactamente, eh
Sí. Claro. O verlo, o ver lo que no ves. Claro, ver los toros desde la barrera, como se dice.